Oh, absolut. Ja, das ist völlig richtig, ne? Äh, manchmal muss man sich ja fragen: „Ist es ist es wirklich wert, ne, äh, dass man darüber spricht und sich darüber heiß redet“, ne? Äh, ich hatte mal 'n Chef, der sagte immer: „Äh, d ist es den Fleiß der Edlen wert?“, sagte er. <laughs> Das war 'n alter alter weiser Unternehmer, von dem habe ich auch viel gelernt. Und er sagte in solchen Diskussionen, sagte er: „Ist es den Fleiß der Edlen wert?“ <laughs>
Ja. Mhm, mhm. <laughs> Okay. Mhm. Ah, okay und und d mhm. Okay. Im Hinblick auf diese Diskussion jetzt, ob das, äh, dann so weiter diskutiert werden sollte, oder? <laughs> Okay. <snorts>
Ja, ja. Ja, zumindest, äh, wer saß da am Tisch? Die Edlen. <laughs> Äh, und auch wenn ich jetzt völlig konträr mit ihm war, wenn er da sein Gespräch so abgebogen hat, ne, äh, dann war ich zumindest noch 'n Edler. <laughs> Und <snorts> und war jetzt nicht der Dummbatz irgendwo, der da am Tisch saß und abgefertigt wurde. <chuckles>
Äh, <laughs> okay. <laughs> Ach nett, ja. Okay, cool. Mhm. Okay. <laughs> Ja, das <chuckles> <laughs> Ah, okay. Also, das du sagst, das ist die Mes die Message du hast die Message dahinter so 'n bisschen verstanden. Ja, ja, ja. Mhm. Ja.
<chuckles> Ja, es ist war einfach 'n 'ne wertschätzende wertschätzende Formulierung, äh, hm, indem man nicht sagt: „Also, ich bin jetzt hier der Schlaue und du bist der Dummbatz.“ Äh, und, äh
Okay. Mhm. Ah, okay. Mhm.